Si, heu, je suis venu te parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, heu, il y a des lieux que j'aimerais visiter, mais, en fait, j'ai peur. Tout simplement, heu, j'ai vraiment peur. Par exemple, je pense au SS21. C'est un lieu, en fait, où, heu, les Khmers rouges, heu, ben, on va dire éliminaient, heu, les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. C'est des lieux qui sont chargés d'Histoire et heu, je sais que ma femme a était allée, heu, visiter là bas. Elle m'a dit: «C'est, heu il y a une ambiance tellement pesante». Donc, il y a ce lieu-là que j'aimerais voir. Je l'ai encore, heu, jamais vu, mais je sais pas l'impression qu'il va s'en dégager. C'est comme, heu, Auschwitz. J'aimerais aussi, heu, aller voir ça, quand j'irai voir un ami en Pologne. Mais bon, il y a des ambiances, heu, particulières, hein. C'est des lieux, quand même, qui sont chargés d'Histoire. Enfin, où il s'est passé des choses inavouables, faut le dire. Et puis, il y a il y a un autre lieu que j'aimerais faire, mais là, j'ai peur pour différentes raisons. C'est que j'aimerais faire, heu bah, il y a une expédition, heu beh, j'ai des amis qui ont fait une expédition, heu, dans la forêt thaïlandaise tropicale, en fait, pendant 3 jours. Ils ont trouvé ça génial, mais ils m'ont dit que fallait faire super attention avec les serpents, les araignées. Enfin, il y avait un tas de choses, heu, dangereuses. Et heu, voilà, j'aimerais solliciter ton conseil parce que c'est des lieux que j'aimerais faire, mais, heu, je t'avoue, je suis assez, heu, comment dire, heu, complexé. Puis j'ai j'ai quand même, heu, peur. Je suis je suis un homme, hein, mais j'ai peur quand même, heu, de de voir ces lieux, heu. Et j'ai peur de l'avouer parce que c'est vrai que c'est des lieux, heu, pas communs, quoi.
D'accord. Ah Oui. D'accord. Mmh. Ah, bah déjà, c'est c'est plutôt bien, déjà et et normal, heu, de d'appréhender ce genre de de visite. Heu, il y a, finalement, heu, beaucoup de choses qui s'y sont passées et assez récemment. Donc heu, parce qu'on parle pas de plus d'1 siècle pour certains de ces lieux, donc heu, c'est c'est des choses, heu, oui, où l'atmosphère doit être encore, heu, relativement pesante, j'imagine. Hem, tu as déjà, heu, déjà expérimenté ce genre de, heu, de visites, heu, dans des lieux un petit peu, heu, chargés d'Histoire? Heu, c'est quelque chose que tu as déjà fait?
Je te remercie. Tout à fait. Jamais de lieux, heu, d avec une histoire comme ça, en fait. J'ai visité des châteaux, j'ai visité un un tas de choses, mais jamais, heu, des lieux, heu, comme ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je viens te voir parce que c'est vraiment, heu, à mon avis, heu, ça doit faire bizarre quand même d'ê d'être dans ces lieux.
D'accord. Bah, alors pour le côté, heu, sécurité, on va dire et heu j'imagine que ça doit être des lieux, heu, hem, assez touristiques, finalement
Tout à fait.
donc sûrement, assez bien, heu, cadrés et et finalement, le circuit doit être, heu on va dire plutôt plutôt sécurisé, heu, en quelque sorte. Donc heu, j'imagine que tu dois pas non plus, heu, avoir trop de craintes vis-à-vis de ça, heu, si c'est assez cadré. Hem, ils ont dû éliminer, on va dire, toutes les menaces, heu, potentielles, heu, qui qui pourraient y avoir sur ces parcours. Hem.
Tout à fait. Exact. C'est plus psychologiquement, si tu veux.
Ouais. Heu, pour, heu, pour côté psychologique, tu dis que ta femme, fi y a y a déjà été, c'est ça?
Oui.
Et quand elle t'en parle, heu, tu on va dire que tu tu l'appréhendes comment, heu, la façon dont elle t'en parle? Ça te ça te dresse le poil, on va dire, ou ou à force, tu t'es habitué à à ce qu'elle t'en parle et ça te fait plus trop grand chose?
Ah, disons que, heu, qu'en fait, quand elle m'en a parlé, heu, bah, elle m'a dit, heu: «Voilà, tu as des ossements de partout», quoi, parce qu'ils ont laissé tel quel. Donc c'est vraiment imprè c'est vraiment impressionnant et et c'est pas des discussions qu'elle a envie d'avoir, elle-même, heu, souvent, hein, donc elle m'en a parlé qu'1 fois, je lui ai pas reposé la question, je t'avoue, parce qu'elle était assez, hem, tendue.
Mmh. D'accord. D'accord je vois. Hem, et alors il y a un conseil que je pourrais te donner, heu, fina finalement, heu, un peu comme pour ceux qui gravissent les les montagnes, ils y vont, hem, petit petit par petit peu, on va dire, heu, ils commencent pas directement par l'Himalaya. Ils commencent, heu, par des petits monts et puis au fur et à mesure, ils ils vont de plus en plus haut dans des endroits de plus en plus, heu, périlleux. Heu, est-ce que finalement, si tu veux si tu es intéressé par ce genre de site touristique, vu que tu m'en as cité plusieurs, hem, est-ce que, finalement, commencer par exemple- ce n'est qu'un exemple, mais qui est assez proche pour le coup et donc facile d'accès- hem, sous Paris, tu sais, il y a des sortes de tunnels où il y a aussi des cryptes et des ossements
Dis-moi. Tout à fait. Tout à fait. Ah! Oui.
c'est déjà une ambiance, heu, assez particulière, heu, dans dans un lieu très sécurisé, finalement, et assez touristique, qui pourrait, on va dire, te te te donner une idée déjà de ce à quoi tu peux t'attendre en douceur, finalement.
Tout à fait. Ah c'est intéressant, ouais. Non, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis là, parce que c'est vrai que visiter les catacombes de Paris pour se préparer, enfin qui a été qui est un lieu ben, une nécropole en fait, hein, pour visiter un lieu de une autre sorte de nécropole, non c'est une bonne approche, ça pourrait bien me préparer, hein, non, je suis d'accord.
Oui, oui. Puis c'est c'est moins récent, donc heu, il y a moins le le fait de se dire: «Ouh là là, il s'est passé ça, il n'y a pas si longtemps». Heu, là, c'est on va dire moins chargé, mais tout de même un peu, du fait des ossements et cetera.
Non mais exactement.
Et tu tu te rends sur des forums, heu, sur ce genre de de sujet ou de de périple en tout cas non?
Ah pas du tout. Pas du tout, heu, moi je pensais ben faire comme tout le monde, heu, prendre mon billet d'avion, mon faire mon circuit, payer le billet d'entrée et puis heu et puis y aller, mais je préférais consulter avant parce que c'est quand même on sait pas comment on peut réagir, mais heu, non les catacombes c'est une excellente idée. Et pour, heu, s je ferai un peu la même préparation pour Auschwitz parce que c'est un peu le même genre de lieu, mais pour le la jungle de dont je t'ai parlé pour l'expédition, tu as tu as des idées?
Mmh mh. Oui. Ah pour la jungle, heu, pour le coup, hem, c'est en fait là, tu vas tu vas «marier» on va dire entre guillemets 2- 2 choses, c'est que le le le lieu est pareil, heu, il y a de l'histoire, mais en même temps surtout, heu, il y a du danger. Hem pour le coup, s j'aurais presque finalement le même conseil. Heu, alors un, peut-être, un peu plus complet, dans le sens où peut-être faire, heu, une rand des randonnées au préalable dans des endroits un peu, on va dire pas balisés, et où il te faut préparer tout de même, mais plus légèrement, où les dangers sont au moins ne pas mortels, pour le coup hem, pour, on va dire prendre les bonnes habitudes, heu heu, voir quels imprévus peuvent survenir finalement et ça si tu les as, si si, hem on va dire si tu as eu ces imprévus dans des endroits moins dangereux, ça te permet de te préparer, heu, de manière plus sécure et hem
C'est ça. Oui. Après, entre nous, les randos et tout ça, heu, j'en ai déjà fait, c'est c'est pas un problème. C'est juste que dans les forêts tropicales, c'est quand même, différent. C'est, heu, je sais pas, il y a il y a des choses qui peuvent arriver. Mes amis tu vois, ils m'avaient parlé, par exemple, heu, de pas boire l'eau, heu, l'eau, là-bas, quoi. Tu sais, l'eau du robinet avant de partir ou avec tous les insectes, tu sais, il y a plein de choses, quoi, il y a il y a auxquelles je je pense pas.
Ah! Oui. Ah! Oui, oui. Pas très potable, là-bas. Bah, hem, après, heu, c'est est-ce que finalement les alors, les forums de ceux qui ont déjà, heu, fait ce genre de voyage peut pas mal te renseigner puisqu'ils vont ils vont parler de ce qu'ils ont fait et de ce à quoi il faut faire attention, là-bas. Heu et peut-être aussi, heu, sur place, ne pas hésiter, heu, à se renseigner auprès de des locaux.
Ouais, c'est intéressant ça. D'accord. Ah! C'est pas mal ça.
Alors il y a la barrière de la langue parfois, mais heu, si tu sais parler anglais et que tu n'es pas encore parti, on va dire que tu es encore là où tu es arrivé, heu, qui doit certainement être une grande ville, heu, tu dois avoir certainement des guides ou des des personnes, heu, sur place qui eux, par contre, maîtrisent, heu, à 100 % le lieu et pourront te donner les bonnes indications ou même pourquoi pas, heu, finalement
Ah! C'est une super idée ça, ouais.
heu, avoir un guide avec toi, tout simplement.
Ouais mais c'est ça, mais c'est une bonne non c'est une super idée. C'est, heu non, ça je vais le faire, hein, ça c'est, heu, c'est génial, hein. Heu, est-ce que tu vois autre chose auquel j'aurais pas pu penser? Je sais pas parce que là, tu me dis des trucs intéressants donc heu, mmh.
Ben Globalement, heu, oui, c'est c'est enfin, faire vraiment une préparation au préalable pour pas être dans l'urgence quand tu arrives sur place de trouver un guide local qui soit bon ou quoi. Heu, vraiment, heu, via les forums, heu, souvent, c'est le mieux parce que, en fait, il y a que des personnes qui ont vraiment vécu, heu, qui peuvent vraiment te dire: «Ah oui, heu, bah là-bas, heu, par contre un truc à faire attention, heu, par exemple, on c on capte pas, en cas d'urgence, il faudrait s'équiper de tel matériel pour pouvoir prévenir les urgences». Enfin, ce ce genre de détails, finalement, qui, heu, auquel on ne pense pas toujours, heu, pas pas correctement, et et puis heu, oui une préparation de ce genre-là. Après heu, sinon, heu, je dirais, heu, si si tu as préparé ça et que sur place tu tu communiques, on va dire, avant de partir, que tu pars pas directement, que tu te laisses un petit peu de temps
Ouais. OK. Oui. Ah d'accord, je prévienne quelqu'un.
Hem, voilà, prévenir quelqu'un et puis surtout, heu, pas partir instantanément, prendre le temps de trouver ce fameux guide, peut-être acheter des petites choses en plus sur place pour, hem qui t'aurait dit de prendre, heu, par exemple, éventuellement ce guide. Enfin voilà, se laisser un petit peu de temps et pas partir un peu dans l'urgence.
Pas mal! OK. OK, bah écoute, heu, c'était vraiment intéressant tout ce que tu m'as dit. Heu, ben pour le lieu, heu, pour les lieux dont je t'ai parlé au début, là, pour les camps, en en gros, non, visiter les catacombes: super idée, je vais faire ça, et pour la forêt tropicale en Thaïlande, bah non, tu as raison, hein, les locaux, les forums, heu, voir voir tout ça. Non, intéressant, hein. Beh écoute je vais regarder ça sérieusement, et en tout cas, je te remercie profondément pour tes, heu, idées, hein.
Ah bah je t'en prie, heu, avec plaisir et puis j'espère que tu passeras de bons moments, heu et que tu t'en garderas de grands souvenirs.